ค่ะ อยากรู้นะคะว่า คุณเองเนี่ยนะคะ มีโอกาสไหมคะ ที่แบบว่าไปร่วมพิธีแบบของท้องถิ่นน่ะค่ะ ในหลาย ๆ ถิ่นบ้างไหมอะคะ?
ครับ อือฮึ โอ้โฮ แน่นอนเลยครับผม เพราะว่าตัวเองผม ผมชอบเที่ยว อย่างเงี้ย ผมก็มีโอกาสได้แบบว่าไป <tsk> อ่า ร่วมกิจกรรมกับทางท้องถิ่นเนี่ยหลาย ๆ ที่เลย ซึ่ง ร เร็ว ๆ นี้เลย ที่ผ่านมาเนี่ยไม่นาน ทุกคนคงน่าจะผ่านพิธี อ่า เทศกาลลอยกระทง
โอ้ ค่ะ อ๋อ ค่ะ แล้วอย่างงี้ คุณได้ไปลอยกระทง หรือว่าไปดูงานที่ไหนคะเนี่ย?
อา อือฮึ ใช่ ๆ เลยครับผม อ่า จริง ๆ แล้วที่จังหวัดผมเนี่ย ผมลอยที่จังหวัดผมเลย ผมอยู่ที่สมุทรสงครามที่แม่กลอง มันจะมี อ่า เป็นคล้าย ๆ แบบเทศกาล เอ่อ ลอยกระทงสาย
อืม ค่ะ อ๋อ ลอยกระทงสาย เคยได้ยินค่ะ เหมือนเป็นเอาแบบต้นกล้วยใช่ไหม แล้วก็ปักเทียน อะไรอย่างงี้เปล่าคะ อ๋อ แล้วเป็นยังไงคะ?
เคยได้ยินไหมเอ่ย? อืม กระทงกาบกล้วย ใช่ ๆ ๆ ถูกต้องเลย ใช่ เป็นแบบว่า เป็นแบบ เป็นพิธีกรรมท้องถิ่นที่แบบว่าทำกันมาแบบว่าหลาย หลายสิบปีมาก ๆ เลยครับผม ซึ่ง อ่า ผมก็ไม่ค่อยได้ดูนานแล้ว แต่ว่าปีล่าสุดเนี่ย พอดี บ ได้มีโอกาสพาลูกไปดู อือฮึ
อืม ค่ะ โอ้โฮ แล้วอย่างงี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย ลอยกระทงสายที่บ้านน่ะค่ะ?
คือต้องบอกว่า มันเป็นกิจกรรมที่สวยมาก ๆ เลยครับผม เพราะว่าเขาจะใช้ อ่า อย่างที่บอกว่า ต้นกล้วยทำเป็นกระทงกาบกล้วยต่อ 1 อัน ใช่ไหมครับผม ก กาบกล้วย 1 อันปักธูปที่มันเป็นจุดไฟติดอะ ผมไม่ได้ เหมือน เหมือนเป็นการแบบ
ใช่ เป็นเทียนเหรอคะ หรือว่าธูปคะ?
มันเหมือนเป็นการรวมร่างกันระหว่างธูปกับเทียนน่ะเป็นแท่งเดียวกันนะ ลักษณะที่มองเห็นผมดูเหมือนธูปแท่งใหญ่ ๆ แต่ว่ามันจุดไฟเป็นเปลว ติดไฟเหมือนเทียน เออ แล้วใน แล้วลอยใน อ่า ลงสู่ลำน้ำแม่กลอง ซึ่งมีปริมาณเยอะมาก ๆ ครับผม
อ๋อ ค่ะ อ๋อ คือคนแถวนั้นน่ะค่ะ แถวแม่กลองเขาจะลอยเป็นกระทงสาย แล้วก็พอทุกคนมาลอยอะค่ะ ไฟมันก็จะลอยอยู่กลางแม่น้ำเป็นสายยาวเลย อย่างงี้เหรอคะ?
ใช่ ใช่ ๆ ครับผม คืออย่าง อย่างปีก่อน ๆ เนี่ยจะ เขาจะประมาณกันไว้ประมาณ 100,000- 100,000 กระทง แต่ปีล่าสุดเนี่ย เขาลดลงมาเหลือแค่ 50,000 กระทง แต่ว่ามันก็จะลดระยะเวลาที่ปล่อยให้เร็วลง ให้สั้นลงแค่นั้นเอง แต่ความสวยงามเนี่ย ผมว่าไม่ต่างกันเลยครับผม เพราะว่าในลำ ลำน้ำแม่กลองเนี่ย คุณจะเห็นกระทงแบบ ว ว่าลอย ลอยอยู่อะเต็มลำน้ำเลย ทั้ง 50,000 เนี่ย ค่อย ๆ ปล่อยไปเรื่อย ๆ แล้วมันสวยมาก ๆ เป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร
อืม ค่ะ อืม โอ้ โอ้โฮ ยังไง คือแบบในน้ำนี่ คือเป็นสีเหลืองทองเลยไหมคะ? แบบว่ามีแต่แสงไฟ อืม
<laughs> ถูกต้อง ถูกต้องครับผม ใช่ ๆ แสงไฟจะระยิบระยับ ลอง ห นึกขนาด อ่า แม่น้ำเจ้าพระยานะครับ เพราะว่าขนาดแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่กลองเนี่ย ขนาดไม่ต่างกัน และในนั้นมีแบบว่ากระทงระยิบระยับเต็มไปหมดเลย <chuckles> แล้วมันจะค่อย ๆ ไหลไปด้วยนะครับ ค่อย ๆ ไหลไปตามลม ท ตาม เอ่อ กระแสน้ำอะ
ค่ะ อืม ลำน้ำใช่ไหม? ค่ะ แล้วอย่างงี้ คือเขาทำง่ายด้วยนะคะ คือว่าแค่ แค่แบบว่ากาบกล้วยเนาะ แล้วมาตัดแค่นั้นไม่ต้องแบบว่า ไม่ต้องแบบทำเป็นกระทง หรือว่าทำเป็นแบบจีบอะไรเลย เพราะว่าพวกนั้นเขาจะต้องใช้ตะปูหรือใช้ MAX อะไรเย็บใช่ไหมคะ อันนี้คือง่าย ๆ เลย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยอะค่ะ แล้วอย่างงี้คุณ
ใช่ ถูกต้อง ใช่ ๆ ๆ ๆ แล้วก็ปัก อือฮึ ถูกต้องเลยครับผม ใช่ครับ เป็นแนวคิดง่าย ๆ ของชาวบ้านเลย แถวนั้นเลย ของท้องถิ่นเราเลยครับ
อ๋อ โอ้โฮ ดีเลย ถ้า แสดงว่าที่แม่กลองเนี่ยนะคะ คือจะเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นเลยไหมคะ? แบบนี้ ที่จะต้องลอยกระทงสายทุกปี
อืม ใช่ครับ ใช่ มีทุกปีครับผม แบบนี้ทุกปีใน ในคืนวันลอยกระทง ที่แม่กลองจะจัดงานขึ้นตลอดเลยครับผม
อืม โอ้โฮ แล้วอย่างงี้ค่ะ คุณเคยแบบว่ามีโอกาสได้ไป เอ่อ ดูงานประเพณีที่อื่นไหมคะว่า เขามีการลอยกระทงแบบไหน? หรือว่ามีพิธีกรรมทางวัฒนธรรมน่ะค่ะ ความเชื่อที่ดูแล้วมันแตกต่างจากบ้านเรา อย่างเงี้ยค่ะ
อา มีครับผม แต่ผมไปหลาย ๆ ที่อะ มันก็ยังไม่ ข เอ่อ เจอความแตกต่างที่แบบว่า เห็นได้ชัดแล้วก็ประทับใจ แต่มีอยู่ท้องถิ่นหนึ่งครับผม ที่ผมรู้สึกว่า อา ประทับใจในเทศกาลของการลอยกระทง
อืม ที่ไหนคะเนี่ย?
อา ที่เชียงใหม่ครับ
อ๋อ เป็นยังไงคะ ไปเจองานลอยกระทงที่เชียงใหม่?
อา ถ้าบอกไปหลาย ๆ คนน่าจะรู้จัก อา เทศกาลลอยโคมยี่เป็ง
อา ค่ะ ลอยโคมยี่เป็งเป็นไงอะคะ คุณมีโอกาสได้ไปลอยโคมไหมคะ?
อา มีโอกาสครับผม เพราะว่า อา เราไปทั้งทีใช่ไหม แต่ก่อนอะ เพราะว่า ซึ่งแน่นอนอันเนี้ยมันจะคล้าย ๆ ที่บ้านผมนิดหนึ่งที่ว่า อา ใช้ปริมาณแสงไฟเยอะ ๆ แต่จังหวัดที่บ้านผมเนี่ยมันอยู่ในแม่น้ำ ยิบ ๆ ๆ ๆ ตามแม่น้ำ แต่ว่า แต่อันเนี้ยครับผม มันเป็นการปล่อยแสงไฟขึ้นไปบนท้องฟ้า
ค่ะ อืม ค่ะ แล้วก็เต็มท้องฟ้าเลยเหรอคะ?
อา ซึ่ง เต็ม เต็มมากครับผม เพราะว่าคือเขาไม่ได้จัดที่ตัวเมือง การลอยยี่เปงเนี่ยเขาไปจัดที่แบบว่าชานเมืองไกล ๆ ที่มันเป็นที่โล่ง ๆ แล้วที่ปริมาณที่ปล่อยอะมันเป็นแสน ๆ ดวงเลยจริง ๆ อะครับผม
อืม โอ้โฮ งั้นแสดงว่าเขาก็ต้องมาแบบ เอ๊ย ทาง ทางท้องถิ่นเขาจะต้องมีการเล็งเห็นแล้วว่า การปล่อยโคมลอยเนี่ยมันอาจจะ อา ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนหรือเปล่าคะ เพราะเป็นไฟใช่ไหม? อืม ค่ะ
อา ใช่ ๆ ๆ ครับผม ใช่ครับ อือฮึ คือ คือลอยกระทงที่ อา ที่เชียงใหม่อะ ทีมนักดับเพลิงอะเขาจะเอารถมาเตรียม ประจำแบบว่า
เออ ๆ ค่ะ
ในตัวเมืองเลยอะครับผม ตอนที่ผมไปเห็นอะ อา แต่จริง ๆ ยี่เปงมันอยู่แบบว่า อา ข้างนอกเข้าไปอะครับผม แล้วมันสวย แบบว่า แล้วเขาจะมีแบบเหมือน อา เจ้าหน้าที่หรือว่าคนท้องถิ่นเนี่ยครับผม ค่อย คอยให้ความรู้เป็นจุด ๆ ไปเลย ส เผื่อนักท่องเที่ยวที่ อ่า ลอยไม่เป็น หรือว่าปล่อยโคมไม่เป็น เพื่อที่จะ อ่า เหมือนเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่เขาด้วย คือจริง ๆ บรรยากาศที่เห็นนะครับผม อืม <tsk> เป็น บอกว่า คือ
อืม ค่ะ อา อ๋อ เป็นยังไงคะ คุณมีแนวคิดว่ายังไง?
เหมือนมันสวยเหมือนไม่ใช่โลกมนุษย์อะ <chuckles>
เออ คือความรู้สึกแบบว่า เอ๊ะ พอมองไปท้องฟ้าแล้วแบบมันตื่นตาตื่นใจ แล้วก็คุ้มกับที่แบบว่าเดินทางมาเที่ยวงานวันลอยกระทงที่เชียงใหม่เลย อย่างงี้เหรอคะ?
ใช่ ๆ ๆ คุ้มมาก ถูกต้องครับผม คือบริเวณที่ปล่อยมันอาจจะไม่กว้างเฉพาะ แต่ที ส อย่างที่บอกว่าปริมาณเยอะอะ เยอะแบบว่าเป็น เป็นแสน ๆ ดวงที่เราลอยขึ้นไปเลยอะ พอมัน อาจจะเกิดขึ้นจากบริเวณเราบริเวณเดียว แต่พอมันลอยขึ้นไปมันเจอกระแสลม มันอาจจะว่า มันก็จะกว้างไปเต็มท้องฟ้าเลยครับผม
อืม ค่ะ อืม
แล้วเราอยู่มองจากพื้นดิน เงยหน้ามองขึ้นไปมันจะเห็นทั้งแบบว่า โคมที่กำลังลอยขึ้นไปที่แบบว่าเป็นขนาดใหญ่ ๆ
ค่ะ
ไอ้พวกที่ขนาดกลางที่ลอยไป อา พอประมาณแล้ว และขนาดเล็ก ๆ ที่มันลอยไปจนแบบว่าติดชั้นลมของด้านบน คือมัน มันสวยแบบว่า โอ้โฮ ระยิบระยับแบบ ผมไม่รู้จะใช้คำว่าสวยยังไงอ่ะ <chuckles> มันสวยมาก ๆ
อืม คือเหมือนเป็นในเทพนิยายเลยไหมคะ พอเงยหน้ามองไปแล้วอะ? ค่ะ
อืม ๆ ผมว่า ได้นะ ใช้คำแบบว่าขยายความประมาณนั้นก็ได้ คือมันสวยชนิดที่ว่าแบบมันติดอยู่ในความรู้สึกเลยอะ <chuckles> นึกถึงเมื่อไรก็จะมองเห็นภาพของวันนั้นได้อยู่ ประมาณนั้นนะครับ
อืม โอ้โฮ ค่ะ โอ้โฮ แล้วอย่างงี้ค่ะ แล้วคุณแบบว่า พอ พอพูดถึงงานลอยกระทงแล้วเนาะ อยากจะรู้เหมือนกันนะคะ ยิ่งคุณเป็นคนที่แบบมีโอกาสนะคะ ที่จะแบบว่าเดินทางท่องเที่ยวได้เยอะแยะไปหมด ถือว่าคุณเองเนี่ยนะคะได้แบบ เอ่อ ได้ไปเจอแบบหลาย ๆ ถิ่นเนาะ หลาย ๆ ท้องถิ่น อย่างเงี้ยค่ะ ที่แตกต่างกัน มันมีประเพณี หรือว่าวัฒนธรรมอย่างอื่นอีกไหมคะที่คุณมองเห็น? อย่างเช่น แบบว่าประเพณีแต่งงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่มันแต่ละภูมิภาค หรือว่าแต่ละวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย อย่างเงี้ยค่ะ?
อือฮึ อืม อืม ใช่ครับ ใช่ อา พูด พูดถึงการแต่งงานเนี่ยมีเลยครับผม เพราะว่าแน่นอนแหละเรามีอายุช่วงหนึ่งอะ ทั้งเพื่อนทั้งเราก็มีโอกาสได้แต่ง อ่า จัดงานแต่งถูกต้องไหมครับ? แล้วทีนี้ อ่า ด้วยความที่เพื่อนเยอะอะ เราก็จะไปแบบว่าหลายจังหวัดอะ เอาง่าย ๆ เราจะเห็นวิธีงานแต่งที่แต่ละท้องถิ่นเลยเนี่ย มันก็จะแตกต่างกันไป
อืม ค่ะ ค่ะ อืม เป็นยังไงคะเนี่ย?
อา <laughs> คืออย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า มัน มันแตกต่างจากที่ ที่แบบเคยเห็นเลยนะ เป็นงานแต่งที่ทาง อ่า บุรีรัมย์
อ๋อ ค่ะ ที่บุรีรัมย์ ภาคอีสานเนาะ ใช่ไหมคะ?
อืม เพราะ ใช่ ๆ ๆ ถูกต้องเลยครับผม ผมไม่แน่ใจว่ามัน มันมีแบบว่า อ่า การซึมของวัฒนธรรมของชนเผ่า ไหนมา หรือว่ายังไง? แต่วิธีการแต่งของเขาน่ะ ทางอีสานหรือว่าทาง เหนือเนี่ย การผูกข้อไม้ข้อมือกันเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องปกติ
อืม เป็นยังไงคะ? ค่ะ เหมือนว่าเห็นกัน ทั่ว ๆ ไป
กา แต่ที่ผมไปงาน ใช่ ๆ ๆ แต่ เป็นงานเพื่อนที่ผมไปเนี่ย อ่า มันจะมี ผู้ชายเนี่ยจะต้องมีพิธีในการรำด้วยครับ
อ้าว เหรอคะ? อันนี้เขาเรียกเป็นพิธีอะไรคะ? พอจะทราบไหมคะ?
อืม ผม ผม ผมไม่รู้เลยครับ เพราะว่าผม เพราะว่า แค่ เราตกใจ จะ จะให้เรียกว่าตกใจดีไหม แค่เห็นวิธีที่แบบว่า เขาต้องสอนให้เจ้าบ่าวรำเนี่ย คือ มารู้ตอนหลังคือต้อง ต้องฝึกก่อนด้วยนะครับ ท่วงท่าในการรำกับวิธีที่ทำอะ อา ต้องถูกต้อง <chuckles> ชนิดที่ว่า ถูกต้องแบบว่าตานขนบธรรมเนียมของเขาเลยอะ
อ๋อ เหรอ? เออ ค่ะ โอ้ แต่ว่าไม่ใช่แบบว่า อย่าง อย่างงานแต่งงานทั่วไป ที่เคยเจอท้องถิ่นอื่น ๆ น่ะค่ะ เขาจะเป็นแบบ แบบประตูเงินประตูทอง อันนั้นคือไม่ใช่เนาะ ใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ แล้วให้เจ้าบ่าวอะทำนู่นทำนี่ แต่อันนี้แบบว่าให้เจ้าบ่าวรำ คือ อื้อฮือ คือจะบอกยังไงดีนะ เหมือนกับแบบ เหมือน
เป็นเพลง มีเพลงเปิดไหมคะ เปิดเพลงรำไหมคะ หรือว่าแค่รำแล้วก็ร้อง?
มีเพลงครับ มีเพลง มีเพลง ใช่ครับ เป็นเพลงของแบบว่า ทำนองก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันครับ ว่าอาจจะเป็นทำนองของท้องถิ่นแถวนั้น
อืม ค่ะ
วันหนึ่งว่าถ้าเกิดเรา เราจะไปบวช ผู้ชายจะบวชจะต้องมีบทท่องบท อ่า ท่องลานาค อะไรพวกนี้ ที่ต้องทำให้ถูกต้องถึงจะบวชได้ใช่ไหมครับ อันเนี้ย เขาต้องรำให้ถูกต้อง เขาถึงจะแต่งงานได้ <laughs>
อ้าวเหรอ ต้องรำให้ถูกต้อง คือเขาต้องซ้อมมาก่อนล่วงหน้า แล้วก็มารำให้ดู อย่างงี้เหรอคะ? อ๋อ เพิ่งเคยรู้เลยนะเนี่ย
อืม ใช่ ๆ ๆ ถูกต้องเลย ใช่ครับผม ซึ่งแบบ เออ มันก็แบบว่า เออ เป็นความแปลกที่แบบไม่เคยเจอแล้วแบบเป็นพิธี ทั้ง ๆ ที่แบบว่าเป็นงานแต่งแต่ แต่การรำเนี่ยมัน มันให้อะไร หรือว่า เอ่อ มัน มันต้องผ่านพิธีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอในการแต่งงาน มันก็เป็นความงงที่เราแบบ เออ อาจจะไม่เข้าใจใน ในประเพณีท้องถิ่นของเขา <laughs>
เออ ค่ะ แล้วอย่างนี้ค่ะ อยากรู้เหมือนกันพอเขารำเสร็จแล้วเขามีกรรมการตัดสินไหมคะ หรือว่าใครจะเป็นคนให้เขาผ่านอะคะ?
อืม <laughs> เออ คำ ตัดสินไหมผม ผมอาจจะบอกว่า ใช้คำนั้นไม่ได้ แต่ แต่เหมือนกับว่า ใช้ความตัดสินด้วยการ อ่า ความพึงพอใจของผู้ใหญ่ใน
<chuckles> <laughs> ฝั่งเจ้าสาวอย่างนี้เหรอคะ?
อ่า น่าจะรวมกันอะ เพราะว่าเหมือน เหมือนบ้านเรา เราจะรับไหว้ อ่า การไหว้ ใช่ไหม เอาแบบผู้ใหญ่ของท้องฝ่ายมานั่งด้วยกันอะ แต่อันเนี้ยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ของทุกฝ่ายเนี่ยเขานั่งอยู่ แล้วก็ให้เจ้า บ่าว เป็นคน รำ
อืม อ้าว เหรอ? แล้วแต่งชุดนี่คือแต่งชุดเจ้าบ่าวใช่ไหม ไม่ได้แบบว่าไปแต่งชุดรำใช่ไหม?
อืม ไม่ ๆ ๆ ๆ ๆ ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เลย อันนี้เข้าท่า อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเล่า คือมันเป็น เจ้าบ่าวต้องไปใส่ชุดสีขาว ๆ อะ
<chuckles> ยังไงคะเนี่ย? เป็นเหมือนนุ่งขาวห่มขาว อย่างเงี้ยเหรอคะ?
เป็นแบบ อา ผมจะบอกว่าเป็นคล้าย ๆ ชุดกินเจ แต่ว่ามัน มันเหมือนว่า มันมีเครื่องประดับด้วยอะ
อ๋อ เป็นเหมือนชุดกินเจ อะค่ะ
เพราะชุดกินเจมันจะแบบเป็นเสื้อขาวล้วน ใช่ไหม แต่อันนี้แบบตรง ตรงแถบกระดุมอะ มันจะมีแบบเป็น คล้าย ๆ เป็นลูกไม้สีทอง ๆ อยู่ด้วย น่าจะเป็นแบบว่า ชุดสำหรับพิธีตรงนี้โดยเฉพาะ อันนี้ผม ผมคิดเอาเองนะว่า ว่าน่าจะต้องเป็นแบบ แบบนั้นน่ะครับ อืม
อ๋อ ค่ะ อืม โอ้โฮ! มีชุดแล้ว เขาก็รำเสร็จแล้ว เขาต้องไปเปลี่ยนชุดนะ ใช่ไหมคะ เป็นชุดเจ้าบ่าว อย่างเงี้ยเหรอคะ?
เขา อา ใช่ เขามาเปลี่ยนชุดตอนที่รดน้ำอีกที เพราะว่า ผมไม่แน่ใจว่ารดน้ำเนี่ย ทาง ทาง พิธีทางนั้นเขามีไหม? แต่ของเพื่อนผมมีด้วยไง <chuckles> เขาก็เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นชุดไทยมารับ มา อา มารดน้ำสังข์ อือฮึ แต่ก่อนหน้านั้นต้องทำพิธีทาง ของทางพื้น พื้นที่เขาให้จบก่อน แล้วก็มาต่อด้วยพิธี อ่า รดน้ำสังข์ของไทย แล้วก็ อ่า ไป
ค่ะ อืม อ๋อ เป็น คืองี้เป็นงานแต่งงานเพื่อนเลย ค่ะ อืม
โต๊ะจีนอะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง ต้องเปลี่ยนอีกชุดหนึ่ง ถับ ตามภาษาของเขา อันนี้สากลแล้ว อันนี้เราไม่ค่อยแปลก แปลกใจเท่าไร <chuckles> แต่นี่เรามีเป็นวิธีของทางเนี้ยที่มีไหว้เนี่ย ที่แบบ อ่า รู้สึกแบบ อ่า ทึ่งหรือว่าแปลกใจดี ก็หาข้อสรุปไม่ได้ แต่ก็รู้สึกจดจำได้ เพราะว่ามัน มันแปลกจากที่เราคุ้นเคยครับผม อือฮึ
โอ้โฮ อืม จริงค่ะ นี้ก็เป็นประสบการณ์แบบว่าความรู้ใหม่เลยนะคะ ที่ ที่เล่าให้ฟัง คือก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะคะ แบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่า
ใช่ ๆ ๆ ว่ามีการรำก่อนแต่งงาน <chuckles>
ใช่ แล้วเป็น ผ เจ้าบ่าวอะ ถ้าเป็นเจ้าสาวอะค่ะ มันก็ยังแปลกใจน้อยกว่าเนาะ อันนี้คือเป็นเจ้าบ่าวรำ ถือว่าน่าจะเป็นประเพณีท้องถิ่นที่นั่นโดยเฉพาะเลยไหมคะ?
อา ๆ ๆ ใช่ ๆ ก็เห็นด้วย อือฮึ แต่เอาเข้าจริง ๆ งานแต่งที่ผมเจอเยอะ ๆ เนี่ย อ่า โซนจังหวัดผมแบบสมุทรสงครามหรือว่าภาคกลาง จังหวัดใกล้เคียงเนี่ย ถึงจะมีความต่าง แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ Main หลักของพิธีการเนี่ยมันก็จะเหมือนกัน ถูกต้องไหมครับ? <clears throat>
อืม ค่ะ ถือความต่าง ยังไงคะ? ที่คุณมองว่า จริง ๆ แล้วมันก็มี Main หลักและความต่างกันยังไงคะ? ที่เห็นได้ชัด
ก็คือ อืม อะ <swallows> ครับผม Main หลักเลยเนี่ย ก็คือ อ่า เรามีพิธีพระ ทำบุญกับพระ ถูกต้องไหมครับ ทุกตอนจะหมือนกันเลย แล้วก็ อ่า ยกขบวนขันหมากเข้าบ้าน การแบบว่า อะ ไปสู่ขอเจ้าสาวก่อนนะ หมั้น สวมแหวนหมั้น สวมเสร็จแล้วก็ อ่า หลังจาก เลี้ยงพระเสร็จได้น้ำมนต์มาแล้ว ก็มารดน้ำสังข์ แล้วก็อาจจะไปกินเลี้ยง หรือว่าตอนเย็นหรือกลางวันก็ อะ แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่จะต่างกันใน เอ่อ พื้นที่ใกล้เคียง เงี้ย หลัก ๆ เลยที่ต่างกัน ก็คือ อ่า ของที่ใช้ในขบวนขันหมาก
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ยังไงคะ คุณสังเกตุ มาเห็นอะไรคะ?
อา <clears throat> อืม ส่วนใหญ่เลยเนี่ย ผมจะเรียกว่าเป็นพิธีกลาง พิธีกลางแล้วกัน ก็จะมีพวกขนมไทย หัวหมู ผลไม้ 5 อย่างเนี่ย อันเนี้ยก็จะเป็น เบสิก ถูกต้องไหมครับ แต่ อ่า พิธีที่ แตกต่างออกไปที่แปลก ๆ ก็คือเคยเห็นแบบ แบบใน ของในขบวนขันหมากเนี่ย เขาก็จะขอเป็นข้าวต้มมัด <chuckles>
ค่ะ อา เป็นข้าวต้มมัด
เออ ซึ่งอันนี้ผมก็รู้สึกว่าแปลกครับ อืม
อา ค่ะ
ข้าวต้มมัดมาอยู่ในขบวนขันหมาก อ่า ต้น ต้นกล้วยอ้อยที่แบบว่าอยู่ขบวนขันหมากเนี่ย บางพื้นที่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก แต่บางพื้นที่ก็จำเป็นจะต้องแบบว่า ต้นอ้อยเนี่ยใบห้ามแตกเลยนะ เดี๋ยวมันจะเกิดความแตกแยก หรืออะไรพวกเนี้ย
อ้าว เหรอ? เขาก็จะมีความเชื่อด้วย อ เล็ก ๆ น้อย ๆ มาก ๆ เลยอ่ะ ค่ะ
อา ใช่ ซึ่งก็จะเพิ่มความลำบากให้กับคนจัดงาน หรือว่าเจ้าบ่าวต้องไปหาต้นกล้วยที่ใบเจริญเติบโตมาแล้ว แต่ใบไม่แตกเลย <chuckles> คือ
อ้อ โอ้โฮ ถือว่าเป็นความยากมาก ๆ นะคะ อย่างเงี้ย
อืม ผมว่ามันยากนะ ลมพัดมาแรง ๆ ใบกล้วยมันก็แตกแล้วอะ <chuckles>
นั่นน่ะสิคะ โอ้โฮ ถือว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ อะ เขาอาจจะแบบมีแรงบันดาลใจอะไรไหมคะ? แบบว่าอย่างสินสอดทองหมั้น เขาก็จะเป็นหลักประกันว่า สามารถดูแลลูกสาวได้ อะไรอย่างงี้ไหมคะ? อันนี้ก็
ก็ไม่รู้ว่า มันจะเป็นวิธีที่แบบว่า เออ อ่า สินสอดของทองหมั้นก็คือทั่วไป เรา เราเห็นทั่วไป แต่แบบอันนี้ผมกะ ผมคิดเองอะ อาจจะเป็นแบบว่า พิธีที่ อ่า ท้าทายความสามารถของเจ้าบ่าวว่าจะต้องไปหามาให้ได้นะ ต้นกล้วยที่ใบไม่แตก เพื่อดูแบบความพยายามของผู้ชาย อันนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ผมคิด เอง <chuckles>
ค่ะ เออ เนาะ ก็ โอ้โฮ วันนี้ก็ดีใจมากเลยที่แบบได้มาฟังประสบการณ์นะคะ เกี่ยวกับ เอ่อ ประเพณีท้องถิ่นหลาย ๆ ที่ ที่เราเองไม่รู้ ยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
ใช่ ก็รู้สึกแปลกดี อืม ครับ ๆ ๆ ครับ ยินดีที่ได้ อา ได้พูดคุยครับผม สวัสดีครับ